É, e também eu acho que essa essa questão, realmente, do tempo, a distância e claramente, né, mesmo falando, eh, é muito bom ter o telefone, é muito bom a chamada de vídeo, é muito boa as mensagens, mas nada como, né, realmente encontrar a pessoa e ver de perto, né, e até também aproveitar, né. Porque vocês podem viajar um pouco aí pela Europa, né, fazer alguma coisa dife eh, diferente, ir pra praia, como você falou, você tá morando numa cidade litorânea, isso tudo também, eh, é é bom, né, a gente tem que criar, assim, uma lista de posi de coisas positivas pra convencê-la.
Nossa! É. Uhum. É. Sim. É, eu tô tentando, viu, mas olha, já já é o 5º país que eu tô tentando ainda, né. <laughs> Então vamos ver, vamos ver, eu tô eu tô esperançosa dessa vez por causa dos netos, eu tô esperançosa que talvez ano que vem ela venha.
Sim. <laughs> Sim, total. E essa essa essa coisa dos netos também, e também dela poder eh, da Europa para o Brasil tem essa possibilidade do navio que alguns países não têm, né, mas na Europa tem e tem vários tipos de navio que ela também poderia escolher ou pode vir também fazer um voo direto, Portugal São Paulo, eh, né, s é um tem voo direto, então também isso ajuda muitíssimo, porque tem gente que vive, né, em cidades muito remotas, assim, que é super difícil de chegar, né.
É verda Uhum. É verdade. Nossa, não ma o aeroporto aqui tá a 30 minutos da minha casa, super perto.
Pois é. Então, isso tudo aí ajuda muitíssimo nesse trajeto e talvez quando ela faça a primeira viagem ela vai perder esse medo, vai perder esse essa coisa toda, né, <giggles> que ela tem aí essa tentativa aí nesses 5 países e ela começa a vir mais, né.
É. Ai, olha, tomara viu, tô na torcida mesmo. Meu pai eu sei que não vem, mas ela talvez venha. <laughs>
Tomara que ela venha. E também o outra coisa que eu ia comentar, eh, fala para os seus filhos também ajudar nesse nessa aju nessa nesses nessa lista aí de intenções. Sim, total, você tem advogados aí ao seu lado ajudá-los nessa nessa batalha.
É conve eu vou convencimento, né. <laughs> Não é? Eu vou falar com ele, sim, vou falar: "Olha, vê se con vê se convence sua vó a vir", né. <laughs>